ค่ะ ดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าโชคดีนะคะ แล้วก็ฟังแล้วก็ชื่นใจค่ะ ที่คุณแบบเข้าใจแล้วก็จะเตรียมใจอะเนาะ ถ้างั้นน่ะค่ะ คือถ้าเริ่มคุยกันได้แล้วอะค่ะ อาจจะเสนอทางเลือกให้เขาก็ได้ว่า เราแบบว่าเหมือนแบ่งกันจ่ายตามหมวดหมู่ไหม อย่างเช่น "ฉันแบบว่าจ่ายค่าอาหารนะ อีกคนจ่ายค่าน้ำมัน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือแบ่งกันดูว่าใครไหวที่ตรงไหนเนาะ แล้วอาจจะปิดท้ายประโยคด้วยความอ่อนโยนเนี่ยแหละค่ะ ย้ำกับเขาอะค่ะว่า "เพราะรักนะ ไม่ใช่เพราะโกรธ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือก็บอกเขาไปอะค่ะว่า "เราคุยเรื่องเนี้ย เพราะเราแคร์ความสัมพันธ์ของเรามาก ๆ เลยนะ ไม่ได้อยากให้ใครหนักใจเลย เราก็เลยเลือกมาคุยกับคุณ เพราะว่าเราก็อึดอัดแบบ เหมือนกัน เราก็เลยอยากคุย" พูดแบบเนี้ย มันก็จะเป็นการที่ลดความตึงเครียดได้มากจริง ๆ นะคะ แบบเนี้ยโอเคไหมอะคะ?
<chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ๆ อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ๆ ใช่ ๆ อืม ใช่เลย อือ อืม ๆ ค่ะ ใช่ ใช่ อืม ช่วยได้มาก โอเคมากเลยค่ะ ประโยคของคุณตรงเนี้ยชอบจังเลยอะ ต้องเอามาใช้แน่นอน เพราะว่าฟังดูแล้วรู้สึกว่ามัน มันดีมากเลยอะค่ะ มันไม่ได้แบบเหมือนกับต้องแยกกันไปเลย หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โฮ วันนี้รู้สึกเบาใจไปเยอะเลยค่ะ แล้วก็มันมีแนวทางที่ ที่เราสามารถที่จะเดินไปต่อได้ อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะ อา
ขอบคุณมากจริง ๆ นะคะสำหรับคำแนะนำค่ะ
ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ เอาจริง ๆ นะคะ เป็นกำลังใจให้ คุณมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็อยากทิ้งท้ายคุณไว้สักนิดหนึ่งค่ะว่า คนที่รักกันจริง ๆ อะค่ะ ต้อง คุยกันได้อะเนาะ คุณไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี เรื่องอ่อนไหวน่ะ ก็คือมันสามารถ คุยกันได้ค่ะ แต่การหลีกเลี่ยงน่ะอาจจะไม่ใช่การรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะ เพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวคุณเองเลยค่ะ แล้วก็มั่นใจในคู่รักคุณด้วยเนาะว่ามันจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ ถ้าคุณได้พูดกับคู่รักอะค่ะ คุณจะคลายความกังวล แล้วก็ความสัมพันธ์ของ คุณเนี่ยมันจะเติบโตอย่างสวยงามได้แน่นอนค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ
อืม ขอบคุณค่ะ ค่ะ อือ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ นั่นสิ ใช่เลยค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ได้เลย ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ทุก ๆ ครั้งที่เวลาไปไหนมาไหนกันเนี่ยนะคะ จะทาน จะกิน จะเที่ยว อย่างเงี้ย กลายเป็นว่า เราเป็นคนจ่าย แต่ทีนี้เนี่ย เนื่องจากว่า เราก็ไม่แน่ใจว่า ถ้าหากว่า เราอยากจะขอเขาจ่ายบ้าง
อา ค่ะ
อย่างเงี้ย แต่ทีเนี้ยเคยทำนะคะ แต่ว่ามันรู้สึก พูดไม่ออกค่ะ ไม่ทราบว่าคุณมีวิธี มีวิธีการ เอ่อ สอนให้ได้ไหมคะว่า เราควรจะทำยังไงดี ถ้าสมมติว่ามันอาจจะมีสถานการณ์ที่ เราอาจจะไม่พร้อมที่จะจ่ายอะ แต่ทีนี้เราก็ยังอยากจะ keep ความสัมพันธ์นั้นไว้ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่า มันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
ค่ะ อา ค่ะ อา เข้าใจคุณมาก ๆ ค่ะ เอาจริงนะคะ สิ่ง
แบบเนี้ย พอจะบอกได้ไหมคะ? ค่ะ ๆ
ได้เลยค่ะ เอาจริง ๆ นะคะ สิ่งที่คุณเล่าให้ฟังอะค่ะ เราเข้าใจคุณมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเราแบบรู้เลยนะว่ามัน เรื่องเนี้ยค่ะ มันทำให้คนที่จ่ายให้เนี่ยรู้สึกอึดอัดอะเนาะ เพราะเรื่องเงินน่ะค่ะ มันเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนมาก ๆ โดยเฉพาะกับแบบว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับเรา ที่เราให้ความสำคัญเขาอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบคู่รักเนี่ยล่ะค่ะ มันเป็นอะไรที่อึดอัดใจเนาะเวลาที่จะพูดเรื่องการแบ่งค่าใช้จ่ายอะค่ะ ถ้าอย่างงั้นขออนุญาตถามเพิ่มได้ไหมคะว่า คุณคุยเรื่องนี้กับคู่รักของคุณบ้างหรือยังอะคะ หรือว่ายังไม่เคยพูดเลยอะคะ?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ อืม อา ค่ะ ค่ะ อืม มากเลย ใช่ ๆ โอ้ ได้ค่ะ

ก็จริง ๆ แล้ว ก็คือทั้ง 2 อย่างด้วยนะคะ ก็คือ 1 อยากให้เขาแบ่งเบา แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ อยากให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วย ไม่ใช่แค่ภาระจากการใช้จ่ายเนี่ยมันกลายเป็นปัญหานะ อะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ อยากให้เขาเข้าใจเราด้วย อย่างเงี้ยค่ะ
อา ค่ะ อา โอเคค่ะ เข้าใจแบบเรื่องราวแล้วอะเนาะ เอาจริง ๆ นะคะ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า ทำไมคุณรู้สึกอึดอัดเวลาที่จะพูดเรื่องเงินกับคนรักนะคะ คือ 1 คือกลัวเสียความสัมพันธ์อะเนาะ แล้ว สอง คือกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจเราอะว่า เราเคยจ่ายให้เขาแล้วอะ ทำไม ณ วันนี้เราไม่จ่าย แล้วก็สิ่งที่ 3 อะค่ะ คุณแบกไว้คนเดียวมานานจนชินแล้ว ทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะคะ มันเป็นธรรมชาติของคนที่อยากรักษาความสัมพันธ์มาก ๆ ค่ะ ส่วนวิธีที่ทำให้คุย เขาเรียกว่า คุยเรื่องการเงินให้ง่ายขึ้นน่ะค่ะ อาจจะต้องเริ่มจากการเตรียมใจ แล้วก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนอะค่ะ เขียนสิ่งที่อยากบอกเขาเนี่ยซ้อมลงในกระดาษก่อนค่ะ เพราะว่าเวลาที่เราอยากพูดอะไรไปเนี่ย บางทีเราก็เหมือนแบบว่า เราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดยังไง ใช่ไหมคะ เราเขียนก่อนว่า เราอยากให้เขารู้เรื่องสถานะการเงินของเรานะ เขียนลงไปก่อน อย่างเงี้ยค่ะ เราอยากให้รู้ว่าแบบว่าอยากให้เขาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบ้างนะ เรื่องอะไรบ้าง เขียนมาก่อนเนาะ เพราะการเขียนอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนที่จะไปคุยกับคนรักอะ บางทีความเกรงใจอะอาจจะลืมคุยเรื่องสำคัญ ๆ ที่เราเขียนไว้เนี่ยล่ะค่ะ สิ่งเนี้ยพอได้เขียนเตรียมไว้ได้บ้างไหมอะคะ?
ค่ะ ใช่ <chuckles> ใช่ค่ะ อือ ๆ ค่ะ อือ อือ ๆ ค่ะ อือฮึ ใช่ อือฮึ ค่ะ ๆ อืม อืม ใช่ค่ะ